É. Olha, hoje por exemplo, só pra você ter noção de como é triste, hoje a minha esposa me cutucou 7h14 e falou assim: "Olha, troca a fralda da neném, porque eu vou dar mamá pra ela". Aí eu: "Tá bom". Levantei pra trocar a fralda, mas eu lembro que ontem é, estamos com 5 dias hoje não, 6 dias hoje. É! Tá muito. Mas eu eu lembro que ontem eu falei com ela assim: "Mô, vamos deixar o estore da janela aberta pra amanhã a gente acordar cedo", porque é 24 de dezembro, né, a gente tem muita coisa pra fazer e tudo mais. E principalmente eu, porque ela tá de de resguardo, né, não tem muito o que fazer, tem que ficar de repouso e tal. Então eu tenho que agitar muitas coisas, tem que cortar o cabelo, tem que ir no mercado, tem que ontem a gente já deu um grau na casa. Mas eu falei: "Vamos deixar o estore aberto <clears throat> pra amanhã a gente acordar cedo". Cara, eu levantei pra botar a neném no trocador, 7h14 e estava preto, preto, preto, um breu danado como se fosse 3h. Falei: "Gente que que é isso? Como é que uma pessoa consegue ser feliz assim? Ter ter essa animação pra pra começar a fazer um treino, exercício físico, se 7h parece três hora da madrugada?".
Hã. Tá. Aí. Tá. Tá com nenenzinha pequena? Oh, meu Deus. Tá curtindo. É. É. Hã. Nossa que ca Ante é. Então. É, eu acho que no inverno é é um pouco uma meta assim que é é só pra quem é aqueles marombeiro viciado mesmo porque
<coughs> <clears throat> É, cara, é muito triste o <chuckles> o inverno europeu.
pessoas normais, assim, com sa né.
Né, <chuckles> aham.
Não não conseguem, então é por isso que eu te sugiro, assim, se você puder ir na hora do almoço onde vai pelo menos você vai pegar uma vitamina D, é a desculpa de sair de casa pela vitamina D? Tipo, vou
Aham, dá uma caminhadinha no sol ali, bo põe a cara no sol, querida.
É, tipo, igual você hoje, você precisa resolver as coisas. Daria pra você ir an fazer alguma coisa andando? Ou deixar o carro um pouquinho mais pra trás e andar?
Uhum. Cara, só cortar o cabelo que dava pra ir andando, que o meu barbeiro ai, de carro dá 3, 4 minutos, andando daria uns 30. Só que aí é que tá, só que hoje <clears throat> a gente vai receber um casal de amigos em casa, eles estão vindo da da região sul do país, né, e já estão a caminho na verdade e, assim, eu combinei de cortar o cabelo e encontrar com eles no centro pra gente passar no mercado. E, assim, se eu for fazer ho pelo menos hoje, assim, eu tô entendendo o que você tá falando, de fazer as coisas de uma forma, né, que eu puder fazer andando, fazer andando. Mas hoje especificamente <clears throat>
Dá quanto tempo? Aí. Certo. Aham. Ah. Tá. É um dia corrido.

É, mas que cabelo cresce o meu cabelo cresce igual mato, é só molhar, mas, eh, é uma parada que assim, eu sempre gostei de cortar o cabelo toda semana, pra poder tá tá sempre direitinho, então, já corto o cabelo, faço a barba, eh, e não fico com cara de mendigo, eu já tô acima do peso igual eu te falei, se eu ficar com cara de mendigo já não não não ajuda muito, minha mulher daqui a pouco vai me largar, não há amor que resiste, a gente tem que se cuidar, pelo menos a aparência. E aí, <clears throat> eu tenho essa cadeira cativa, então, toda quinta-feira 16h é meu horário, ninguém pega, eu nem marco, eu só chego. Eh, então assim, eh, nas próximas semanas eu acho que é um uma boa possibilidade, porque mesmo que só se estiver chovendo que não, mas mesmo que esteja frio, tempo feio, eu consigo boto um tenizinho, né, e vou ali, deve dar umas deve dar uns 20 minutinhos de caminhada para ir, mais 20 para voltar, já ajuda, né.
Aham. Hã. É o estilo, né? Aham. <laughs> É verdade. É. Aham. É. Já ajuda se você puder fazer uma corridinha de 20 minutos, 10 para ir, 10 pra voltar da tua casa também
Uhum, é, correr
se você não tiver nada pra fazer uma corridinha trotando, devagarzinho porque
Trotando, é, de repente.
a diferença da é a diferença porque eu não sei se você corre.
Então, eu gosto muito de caminhar, correr quem corre é a bola, aqueles ca <laughs>
Tá. <laughs> É, porque assim, de repente, você pode dar um passo mais forte, porque o segredo é o segredo da corrida é você não fazer mais do que você pode, porque às vezes as pessoas acham que correr é correr muito rápido, né, tipo correr do ladrão, não.
Uhum, dá uma trotadinha e tudo, né. Uhum, é eu eu tenho medo do meu joelho, porque como eu tô acima do peso, eh, e assim joguei bola muito tempo e tal então, eh, tem a questão do joelho, né. Então, eh, como eu tô acima do peso eu tenho medo de correr e forçar. Mas de vez em por exemplo, no verão eu dou muitas caminhadas aqui perto de casa, eu gosto de conhecer os meio do mato aqui, já até me perdida dentro do mato. <chuckles>
Ah, tá. Você já tem. Tá. Tá. Aí. E o Então, o inverno é ótimo pra isso, porque você não tem tanto calor também, né, você bota
Nossa, Deus me livre, mas é um frio que que dói, é um frio aham, ó, o vento quando bate corta. E o e o frio dói o osso, cara. <chuckles>
É de doer, né. Tem que botar uma roupinha mais é. É. Dói o osso, é verdade. Você tá mais para o norte de Portugal, então, né?
Eu tô no norte é, é bem frio, é bem frio. Então, assim
Aí é mais frio mesmo. É, assim, a outra opção seria o tradicional de uma academia, né. Não sei se você curte o ambiente.
É. Eu eu estou, assim, pagar pagar emagrece alguma coisa? <chuckles> Droga. Não, eu pagava 2 meses por mês se puder. <laughs> Não, eu pago academia, olha se esse mês eu eu paguei e não eu só dei o 13º para eles mesmo, eu não fui nenhum dia, literalmente nenhum dia, de dezembro.
Não. <chuckles> Se pudesse, né. Verdade.